Olha, eu queria, eh, dividir com você um problema meu, eh, mas assim é um problema constante, enfim, e pedir dicas, sugestões, conselhos pra porque eu acho que eu eu tenho muita dificuldade de me vestir, <chuckles> eh, e principalmente, assim, acertar, assim, no caimento da roupa, ou no estilo, enfim, até cores assim, eh, tenho receio de arriscar cores, enfim
Tá. Tá, vamos lá, eu vou fazer uma algumas perguntinhas pra tentar entender o que que tá acontecendo com você, tá, eh, você tem alguma preferência de de você você tá querendo mu al você fala de uma maneira geral ou você tem algum evento particular para ir, alguma coisa assim?
E aí e Hum. Tá bom. Aham. Eu eu tô falando de mane maneira geral, só pra você, eh só pra você, eh, te dar uma contextualizada, né. Eu hoje moro nos Estados Unidos, e aqui a ge tem muita, eh, marca e opções e enfim, e mas, assim, eu sinto que eu tô sempre comprando as mesmas coisas, as mesmas peças, ou eh, enfim, e e eu nos últimos anos, como eu parei de trabalhar, eh, em escritório, eu sempre trabalhei em mundo corporativo, né, eu eu tenho priorizado o conforto, eh, e aí assim, roupa confortável é, tipo, não é roupa exatamente bonita, né, tipo, é É, e outra coisa, que é assim, eu sou muito baixinha, e eu eu tenho, eh, o quadril bem largo, na verdade, assim, meu quadril ele ele parece até mais largo porque eu sou muito baixinha, porque eu já né, porque eu já tive amigas assim mais altas, eh, que tinha usavam exatamente a minha tinha o mesmo número de calça do que eu, eh, tipo entre, eh, quaren e ficou entre entre o 38 e o 42 vai, porque depende da da época do do ano
Uhum. Tá. <laughs> Tá. Entendi. Da modelagem, exatamente, e também do do estilo de vida que a gente tá levando, né.
É, e também assim Isso, às vezes eu ganho peso, às vezes eu perco peso. Então assim, tenho do 38 ao 40, no meu guarda-roupa. E, e eu tento sempre, eh, pegar <clicks tongue> calça na parte de baixo, eu coloco as mais escuras, por causa do tamanho do quadril exatamente, mas eu hã
Tá, para disfarçar o tamanho do quadril, entendi. Então assim, você tem essa questão do seu quadril, que é uma coisa que te in eh, assim, não que te incomoda, mas te
Me incomoda. Não, me incomoda, sim, <laughs> pode colocar nesse termo porque me incomoda. Mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer porque mesmo assim, nas fases mais magras que eu já tive, eh, o o meu tamanho do quadril eu não tenho como mudar. <chuckles> É. <laughs>
<chuckles> <laughs> Tá, mas assim, o legal, assim. Vamos lá, você falou que tá com uma fase de pôr roupas confortáveis. Isso é muito legal também, porque, assim, a gente não precisa andar conforme as pessoas, né, julgam bonitas. A gente tem que confo andar se vestir da maneira que a gente sente bem confortável, né, <sniffs> primeiro de tudo. E tratando numa época agora, que é uma época de inverno, não sei onde você tá, numa época de inverno, acaba que, eh, as roupas, elas ficam um pouco mais repetitivas, né. Porque assim, afinal, não tem como você todo dia sair com um casaco grande si eh, a cada dia. Eh, então assim, eh, mas é bem legal essa questão do que você falou do do do do do conforto, né. Até porque, se você não tem mais essa obrigatoriedade de frequentar, de tá fif diariamente no no escritório. Eh, então assim is é maravilhoso isso, de não ter, eh, que botar o uniforme, né. No caso, o "uniforme" que eu digo entre aspas, né, pra poder ir trabalhar. <sniffs> Então
Sim. S sim. Sim. Sim. Sim. Sim. É, sim. É eu, eh, eu eu costumava trabalhar de salto, porque eu sou muito baixa, agora eu já não uso mais salto. <chuckles> É, mas isso isso de certa forma me atrapalha também na escolha da roupa, porque o salto, eh, como eu subia um pouco, né, eu me dava um caimento melhor na roupa e agora eu fico p sapato baixo, tênis. Aí parece que o quadril mai aumenta mais ainda. <chuckles>
É <laughs> Entendi. Olha, mas o bom assim, eu posso te dar algumas dicas com relação. Eu não po eu sou uma pessoa entendida de moda, tá. Mas assim, eh, o que é legal também, hoje em dia, é que tem muitas, eh, redes sociais que falam exatamente: do tipo de corpo, o que que vai te valorizar, o que que te fi cai bem, porque você está test eh, levantando muito essa questão do seu quadril, né. Então, existem certos tipos de roupa, inclusive hoje eu eu conversei com uma amiga minha que ela estava comentando que tem um tipo de calça hoje que tá de moda, porque antes a calça a moda skinny a calça skinny era muito de moda, né. E que ultimamente tem mudado isso, com a questão do do da boca, né, da calça. Agora, ela é mais ela é mais aberta, né, mais larga, né. E isso, justamente a gente estava conversando da questão do eh, <clicks tongue> disso valorizar
É. Claro, aham. Aham. Sim. Sim. Aham. Tá, aham.
A questão do porque como fica tudo em uma linha reta ali, então acaba disfarçando quem tem um quadril um pouco mais largo, então, assim, eu acho que vale a pena você investigar isso também, é, porque ela ele tem ela é como ela é como se fosse uma calça jeans, mas com um estilo meio de alfaiataria.
É. Olha. Sim, n Tá, e com a boca mais aberta embaixo.
E a isso, que ela é mais reta, assim, então ela vai ela cai bem, muito bem pra pessoas que têm quadris largos, eu acho que seria interessante, é, você dá uma olhadinha. <laughs>
Olha, <gasps> eu gostei disso, eh, e voltou à moda, porque eu lembro que, assim, na adolescência eu a porque eu j eu já tenho eu sou dos anos 80, assim, né. E eu lembro que na adolescência a gente tinha a calça um pouco mais larga, mas depois que que você falou foi essa calça skinny aí, e eu não sei se eu tenho nada com a boca mais larga, acho que não tenho nada no guarda-roupa e e disfarça, é é.
<chuckles> Aí dá uma procura eh, dá uma procuradinha nas lojas, nessas lojas de departamento mesmo, hoje em dia. E como você falou, onde você mora você tem muita opção de compra, de até roupas muito boas, então, assim, hã, seguramente nas lojas aí vão estar em todas, assim, porque está bem de moda agora. <sniffs>
Sim. Sim. Aham. Nossa, eu vou correndo procurar esse final de semana, <gasps> porque, realmente, assim é, porque eu tô pensando que pode me ajudar, assim, a a me hã.
<laughs> Outra coisa que você pode procurar também, é a questão da paleta de cores, né. Fazer esse estudo da do que te fica bem, com o seu tom de pele, com sua cor de cabelo, a cor dos seus olhos, tem esses estudos também que tem que valoriza muito, né, a a questão da cor,.
Sim. Sim. Sim. Sim. É o é outra coisa é outra coisa que eu sinto que eu tenho dificuldade, porque às vezes eu compro, assim, umas roupas de umas coisas que eu falo: "Meu Deus, isso não combina comigo, onde eu estava com a cabeça?", assim, eh, assim, eu sou sou mais galega, assim, né, com o olho claro tal, e aí se eu pego alguma coisa muito, eh, bege ou, eh, sem graça, sabe, eu sumo, eu apago, eu fico, assim, um
<laughs> Aham. Sim. Acaba ficando com o mesmo tom de cor da roupa, né.
Sim, fica aquela coisa bege horrorosa, assim, não não sobressai nada em mim, sabe. E e eu acho que eu não tenho essa noção, às vezes, porque eu eu eu faço um estilo assim mais eu não gosto de cores muito chamativas, nada muito forte, mais clássico, né. E e eu já me peguei nesses erros assim de sei lá, comprar, passar num espelho, e falar: "Nossa senhora, pelo amor de Deus, tira isso". <laughs> E
Uhum. <laughs> E vem cá, alguma vez você já fez a as medidas do seu corpo também pra saber: "Ah, eu tenho um tanto de cintura, tanto de quadril, tanto de peito", alguma vez você já fez essas medidas?
e a questão Eu j Olha já fiz, pra mas, assim, pra controlar, assim, os processos de emagrecimento que eu já passei na vida, tal, porque eu tenho também dificuldade de gerenciar peso, né. Mas tem anos, que eu não faço essas medidas, tem bastante tempo.
Olha, eu acho que é interessante, porque, daí, com a ajuda que a gente tem da tecnologia, você pode usar até nessas ferramentas de pesquisa, que também e lá eles podem te te te te indicar o que o melhor peça, o tipo de corte, o tipo de cor também se você manda foto, eles pod te indicar o tipo de cor, então, assim é, hoje em dia a gente pode jogar bastante com a tecnologia a nosso favor, né.
Aham. Uau! Hã. Nossa, eu eu acho que eu tô precisando me atualizar nesse quesito, <chuckles> porque eu ainda tô nessa nessa coisa meio pré-histórica de entrar em uma loja, e e provar e olhar, enfim, mas assim, eu eu eu já você já não é a 1º pessoa, é que eu ainda não tomei vergonha na cara e não fui fazer, porque eu já ouvi falar que que as essas ferramentas de de inteligência artificial, tudo elas te ajudam, né, até a se vestir, né?
<laughs> Exatamente, exatamente, e outra coisa também, como a moda antiga, né, pegar aquela amiga amiga de confiança no braço, e falar: "Vamos, ali, porque você vai me ajudar a escolher roupa". Não que você precise dessa aprovação, mas, assim, eh, né, vo você tem que se vestir bem da maneira que você acha que você mas ter uma uma uma opinião de uma pessoa de confiança também, às vezes é bem legal.
É. Aham. Sim, é faz sentido, eu preciso preciso alguém também que tenha um bom gosto, né, <laughs> eu tenho é. Hã
Exatamente, porque isso, que deixar uma pessoa uma amiga que não se veste também, realmente, não vai ajudar.
Sim, eu tenho essa amigona minha que ela é da África e e eu adoro o jeito dela se vestir, mas é muita cor, muita cor, assim, as roupas dela se ficam lindas nela e e valoriza o tom da pele dela tal, mas é tudo muito colorido <laughs> e
Entendi, você acha que não é pra você, né, você gosta de uma coisa mais clássica.
É, eu acho que, se eu for com ela, ela vai me incentivar a por cor em cima de mim, sabe. E por mais que vai, va po pode ser que fica bom, mas, assim, não é muito a minha cara, assim, tipo um pink. Eu vejo ela, assim, às vezes, com com um pink muito chamativo, e aí combina com o brinco, enfim, a bolsa, isso não é muito eu, <chuckles> mas eu eu precisava de alguém, assim, com um estilo legal e que esteja disposta né, a a a me acompanhar até uma loja. E aqui nos Estados Unidos, por mais que eu goste, assim, da das marcas, tem também um lado aqui que que tem umas roupas muito com cara de muito senhora, assim, muito brega, muito cafona, sabe. <chuckles> E e eu sinto falta, por exemplo, antes de mudar para cá, eu mudav eu morava em Portugal, e e lá tinha, por exemplo, a Zara e a Mango. Eu adoro as roupas da Mango, então era mais fácil eu achar alguma coisa e até ousar um pouco na na cor, na estampa, porque eu gostava, né, do do que eles
<laughs> <laughs> Claro. Entendi. Uhum. Mas essas lojas não têm aí onde você tá atualmente? Elas não existem aí, essas marcas?
Olha, a Zara vez ou outra porque eu moro no Missouri, aqui na na zona central e é uma área que não é muito badalada, né, então vez ou outra eu za acho uma Zara perdida, assim, se eu vou visitar outras cidades, na cidade que eu moro eu acho que não tem, a Mango só online, eu ainda não achei Mango loja física aqui, e e o problema é que, assim, eu já andei fazendo comprinha uma vez ou outra, a eu uso o outlet, porque a Mango aqui é muito cara, eh, na Europa na Europa dá pra achar, assim, umas coisas em promoções interessantes, mas aqui é uma marca cara, porque é importado, né, e só que o problema é que não é tão fácil de devolver, eu tenho que ir até o correio, demora, é.
Aham. Entendi. Ah tá, e claro, e comprar, ainda mais ainda mais comprando por internet, né, um pouco complicado, porque você não tá provando a roupa, então, assim, a probabilidade de de que não caia bem no seu corpo, eh, pode ser grande, né. Então e faz processo de devolução acaba sendo um pouquinho chato.
Sim. Sim. É. É, acaba que eu me desencorajo de comprar na Mango online, aqui, por causa disso. Porque o pro o processo de devolução deles não é que nem na Amazon, que eu vou lá largo e não pago nada para devolver, eu acho que eu ainda tenho que pagar pra mandar de volta, então eu fiz hã, eu fiz umas compras lá, eu tive que devolver peças, porque não caiu bem e foi meio chatinho. Mas, olha, eu vou olhar essa calça aí de boa boca larga que eu acho que vai me ajudar também a a, tipo, achar alguma coisa que me caia melhor aqui na parte da cintura para baixo, sabe. É.
Nossa, eh. Ai, que bom, espero ter ajudado com as minhas dicas, e que você consiga se fe enf encontrar um estilo confortável, e que você se sinta feliz e cômoda se vestindo.
Sim. Tá, obrigada, muito obrigada pelas dicas, foi super bom para mim, até a próxima, até.
Até a próxima.